เออ ก็เลย ค ก็แบบว่าอย่างที่คุณบอกตอนแรกเนาะ ก็ที่คุณมีความเห็นว่า เออ ทำไมทาง ประเทศนู้นเขาจัดการกับงบภาษีได้ดีจัง เออ แล้วแบบ เออ เราจะทำได้บ้างไหม?
ใช่เขาทำได้ เขาดูแลได้ <laughs> ใช่เลย คุณภาพชีวิตดี อืม ประมาณนั้นเลยครับผม
ก็ถูก
มีความอิจฉานิด ๆ ที่ นู่น
ครับ เออ ก็ใช่ มัน ดีหมด ทุกอย่าง แล้วเหมือนเขา
ว๊าย มันค่อนข้างที่จะ พร้อม พร้อมให้คุณอยู่อาศัย เออ แต่ว่าราวกับว่า อา ยังต้องการเวลาพัฒนาอีกนิดหนึ่ง
ครับ เขาจัดได้ดี นิดหนึ่ง ๆ อาจจะ นิดหนึ่ง นิดหนึ่ง ก็ มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะ เราก็อยากได้แบบอะไรดี ๆ เพราะว่า เราอะ ทางคุณอาจจะจ่ายไปเยอะในเรื่องภาษี เราก็ต้องการสิ่งที่ดี อืม
อีกนิดหนึ่ง ๆ <laughs> ใช่ครับ ใช่ ๆ เนี่ยแหละ เป็น ใช่ ๆ ใช่เลยครับผม เนี่ยมันก็ เป็น เป็นมุมมองอีกจุดหนึ่งนะ เพราะว่า อ่า จะเรียกว่าเราไปเห็นในสิ่งที่ดีแล้ว เราก็เป็น อยากจะแบบว่านำมุมมองนั้นน่ะกลับมา เพื่อให้แบบว่า เอ่อ บ้านเรา หรือว่าบริเวณรอบ ๆ บ้านเราเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนา หรือว่ามีโอกาสได้แบบว่า อ่า ก้าวไปถึงในจุดที่แบบว่าสร้างความประทับใจให้กับทุก ๆ คนแบบนั้นบ้าง มันก็จะเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้ ใช่ไหมครับ อือฮึ ว่าแน่นอนเราเห็นเขาทำได้อะ ทำไมเรายังทำไม่ได้ <laughs>
อืม ครับ อืม ครับ จุดนั้น เออ ถ้ามีได้ก็ดี ครับ ให้เราทำได้ แต่ต้อง <tsk> ใช้เวลานิดหนึ่ง แต่ว่าเรา แน่นอนเราอยากเห็นอยู่แล้วแหละ เพราะว่ามันก็ดีนะครับ มีแล้วก็ดี
เออ นั่นแหละครับผม ประมาณนั้นแหละ อืม ครับ ๆ
อืม ดีมาก ๆ เลย
นี่ก็ เป็น เป็นสิ่งมุมมองที่ผมเจอแล้ว ก็เอามาแชร์ แชร์แบ่งปันกันครับผม
ดีมากครับ ผมฟังแล้วแบบว่า เออ มองภาพตามแล้วแบบ เฮ้ย! ถ้ามันมีได้จริง ๆ ในประเทศไทย ก็คงจะดีมาก ๆ เลย อืม งานนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเจอสิ่งดี ๆ ที่ต่างประเทศให้ฟังนะครับผม
ครับ เนาะ ใช่ ๆ ครับ
ได้ครับ สวัสดีครับ
ดีนะครับ

ใช่ ๆ ๆ โอ้ ที่แบบคุณต้องบอกว่าอดอิจฉาไม่ได้ จริง ๆ นะครับ
แล้ว แล้วอยากให้แบบว่ามี มีที่ไทยบ้างไหมครับ?
อยากให้มีที่ไทยไหมอะเหรอ? โอ้โฮ เห็นแล้วมันอยากให้มี มาก ๆ ครับผมแค่ เอาจริง ๆ แค่แบบมีสวนสาธารณะให้เล่น มีพื้นที่ให้คนออกกำลังกาย แล้วก็มีสนามเด็กเล่นดี ๆ ที่เรียกได้ว่า เด็ก ๆ สามารถใช้ได้ด้วยนะ <chuckles> แบบไม่ผุพังแบบ เออ ผมว่าแค่เนี้ยในทุก ๆ เมืองอะ มัน มันก็ถือว่าดีมากแล้วอะ แต่เอาเข้า จริง ๆ พอกลับมามองมุมมองในสิ่งที่เราเจอใน ในชุมชนของเราในเมืองของเราเนี่ย มันก็ยังแบบว่ายังไม่ถึง ขั้น
อืม อืม มันก็ ก็ดีนะ ใช่ไหมครับ? อืม อืม ไอ้ ครับ ไม่ถึงขนาดนั้น อืม
หรือที่ต่างแดนอะครับผม อืม มันก็เลยเห็นความต่างกันค่อนข้างเยอะ มันก็เลยแบบว่าไอ้สิ่งที่เราประทับใจเนี่ยมัน ทำไมมันไม่แบบว่ามีในบ้านเราบ้างนะ เพราะว่า
โอ้โฮ อืม
ได้เห็นสิ่งที่ดีแล้วไงในมุมมองความคิดของเรา ใช่ไหมครับ คือในสิ่งที่เขาพัฒนา แล้วก็ออกแบบมาจนแบบว่า มัน มันเหมาะกับคนที่แบบว่าคน คนเมืองคนชุมชนน่ะ มันต้องการอยู่แล้วสิ่งพวกเนี้ย ถูกต้องไหมครับ การได้เห็นธรรม ชาติ ด้วย ได้ออกกำลังกายด้วย ได้พาแบบคนมีโอกาสให้คนมาพบเปอะ พบปะเจอกันคนเลี้ยงสัตว์ก็ ก็ ได้ออกมาทำ กิจการร่วมกันเนี่ย ผม ว่า อืม มันค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะ สำหรับการที่เขาออกแบบให้กับคนของเขาอะ
ครับ ใช่ครับ เข้าใจ อืม ใช่ครับ บางคนก็ต้องการแบบ น อืม มันก็ดีมาก ๆ แล้วผมขอถามหน่อยว่า ตอน ครั้งแรก ที่คุณไปเห็นเนี่ย คุณคิดว่ามันสามารถ เปลี่ยนแปลงมุมมอง ในการใช้ชีวิตของคุณได้เลยไหม? หรือว่าคุณ มอง มันเป็นยังไง?
ได้เลย อา เมืองแรกที่ผมไปเจอเนี่ย ผมก็เห็นแค่ ผมก็สร้างมีความคิดแค่ว่า เฮ้ย อ่า มันก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะ ในรูปแบบของทัศนคติการอยู่เมือง ถูกต้องไหมครับ เพราะมีพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างดี แต่เมืองที่ 2 เข้าไปแล้ว เมืองที่ 3 เข้าไปแล้ว ผมเจอทุกเมือง มีพื้นที่ให้แบบ
อืม อืม ครับ ดีมาก ๆ เลยอะ อืม
เนี่ยมันก็รู้สึกว่า อา คือมันน่าจะเป็น อ่า บริการขั้นพื้นฐานของประเทศเขาหรือเปล่า? <chuckles> กับการที่มีสิ่งแบบนี้ให้กับคนของเมืองเขาอะ อือ
ใช่ แต่เราก็อยากมีบ้างเนาะ แต่แบบเราเห็นแล้วแบบ เออ เราก็อยากได้อะไรแบบนี้บ้าง ใช่ไหมครับ?
ใช่ เห็นแล้วอยากให้แบบว่า เฮ้ย ถูกต้อง ๆ เลยครับผม คือแน่นอนแหละผมมีครอบครัวแล้ว ผมมีลูก ผมก็อยากไปแบบว่า อา ช่วงเย็น ๆ ที่อากาศดี ๆ ไม่ร้อนเนี่ย อยากแบบว่าเดินทางออกไปไม่ ไม่ ไม่ไกลจากบ้านมาก แล้วก็เจอสิ่งแบบเนี้ย เจอคนที่แบบว่าคนรุ่นเราวัยเดียวกัน หรือว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวออกมาออกกำลังกาย เจอครอบครัวพ่อแม่พาเด็ก ๆ มา
อืม ครับ อืม